ちょっと、どうしたらいいか、あの、わからないことがあるんですけれども、お話聞いてもらえますか？
はい。あ、もちろんです。どういったことですか？
あのですね、ちょっと聞いた後によく良かったらアドバイスなんかももらえると嬉しいんですけど。
あ、はい、もちろんです。
あのですね、あの、今度の正月に
はい。
同窓生の集まりがあって
おお、いいですね。
うーん。それに、なんか今年は行けそうなので、なんか、い行こうかなと思ってるんですけれども
うんうん。 はい。
なんか、え、5年ぶり、もっとぶりなのかな、なんかすごい久しぶりに参加するんですよ。
うんうん、ううん。 はい。
で、なので、なんかこう、どうしたらいいかな、なんかちょっとドキドキとはしてて
おお。それは、久しぶりだからですか？
うん。なんかはい。 あ、そうそう、そこなんです。あの、久し久しぶりだからっていうのもあるんですけれども、なんか中心になるきとがひとりいて、その人たその人がなんかこうの近い人みたいな、招待してくれた人みたいな集まりなんですけれども
はい。 うんうん。はい。 わ、ううーん。
なんか、もともと私なんなんで、こう、よ呼んでもらえてるのかな、みたいなぐらい、ちょっとリッチな集まりなんです。
ああ、はい。 へえ。
そう。でも、なんかこう、みんなこうこう、暮らしが暮らしぶりが良くてですね。そう、私全然すごい庶民だから。
うんうん。 はい。
そう。なんかだいで、なんか、うでうすあの、私は出産した後に、なんか、子供がすごい手のかかるタイプの子だったので、なんか、こう置いていけなくてずっと行ってなかったんですけど。
うんうん。 うーん。 ああ、お母様ならそうですよね。
うん。そう、それで、で、しなんかこう小学生に 上がったから、あいけああ。
ああ、はい。ちょっと手が離れた感じで。
はい。
うーん。
で、こう毎年誘ってもらってたんですけど、行ってなかはい。行ってなくて、で、今年も、なんか、「今度あるけど行くくあるまたあるから、きつ来て」って言われたんですけど、なんか、行って、なんか、だいだいじょぶかなみたいな。
ああ、そうなんですね。はい。 うんうん。 ああ。ええ、何をご不安になってるのかな、もう少しおかがかってもよろしいですか？
うーん。 あ。 はいはい。あの、なんかこう、みんな、こう、お子さんもうお子様だいぶ皆さん大きいんですけども、中学生とか高校生とか、なんか、行ってるのもみんな私立中高一貫の私立とかで。で、 そうそう、なつやすつ海外旅行とかも、なんか、皆さん行ってるし。
はい。 おお。 うんうん。
え、なんか、いろんな教育とかも、あの、どんどんいろんなクラス経験させたりとか。あと、インターに入れてたりとか。なんか、そうそう、でも、私全然子ども公立だし。
はいはい。 うーん。 うーん。
習い事も別に、なんか、スポーツクラブのスイミングクラスしか行ってないし。
うーん。
なんか、きっとそういう話になるじゃないですか。なんか「ああ、久しぶり。どうしてんの？これ大きくなった、なんとかちゃん元気？」とかってなった時に
うん。
あ、なんか、答えて、だ向こうが、なんか、引かないかなみたいな。なんか、ああ、そうなんだ、で 終わんないと
ああ、あの、すごく、なんか、気を使ってらっしゃるっていうのが、あの、伺えるんですけれども、でも、あの、逆に考えると、あの、ご5年間以上も、まあ、ずっと誘わっていただいて、で、お子様が小さいからということでお断りなさってるんですよね？
はい。 うん。 うんうん。 うん。そうなんです。
はい。それでも、まあ、誘っていただけるっていうことは、要するに、こう、何すかね、お子様のお母さんっていうか、ママママ友というか、なんか、あの、子育て仲間みたいな形で誘っていただいてるんじゃないかなと思うんですけど。
うーん。
うん。別にグループとかそういう、なんか、ランクとかそういうことじゃなくて、と思うんですが、いかがですか？
うん。 いや、そうなんですよ。なんか、こう、高校の時の同級生
うんうん。
ではあるので、そう、なんか、別に向こうは多分気にしてないんだろう、のかな。
はい。
気にしてないんですかね？なんか、こう
ええと、そこに独身の方とかも混ざってます？
独身の人はさすがにいなくなったのかな。
ああ、じゃあ、やはり、あ、あの、お子様持っているつながりっていう感じで、あの、ゆるっと集まるような感じじゃないですかね。
うん。 うん。 うーん、おお。 そっか。
うーん。なのではう。
なんかもう久しぶりすぎて、なんか忘れちゃって、大丈夫か行って <chuckles>
<laughs> へう、あ、あの、ま、えっと、1回すか2回は参加なさってると思うんですが、そん時の会話とか覚えてらっしゃいますか？
えっと 何話してたかな。 なんかやっぱりそう、子供がどうした、こうしたの話をしてたんですかね。なんかいたまにしか会わないので、いちねんかんみんな自分が何してたかすごい言うみたいな
ううーん、うんうん。 うん。 うーん。で
感じだった気がします。
たぶん、あの、そういう記憶があるってことは、ま、むあの、楽しくなくかったわけじゃないんですよね？たぶん楽しかったから記憶に残ってらっしゃるんだと思うんですけど、いどうですか？
うん。 いや、たのそう、楽しかったんですよ。で、そう、エピソードがいちいちぶっ飛んでるから
<laughs>
そう、え、そんなことそんなのにをそんな感じなんだみたいな。なんかこうお金の使い方とか、なんかそう、苦労苦労の種類が違うっていうか
うーん。 うんうん。 ああ、なるほど。うーん。じゃ、あの、でもそれ聞いてて、まあ、割と驚いたり、あの「わあ」と思ったりして、楽しかは楽しいは楽しかったんですよね？
そう「え」みたい。 そう、楽しいは楽しかったんですけれどそう、楽しかったんですけれども、なんかこう、おえっと、そん時はまだすっごいもう子供赤ちゃんだったから、別に話題提供できなくても全然「うわ」って言って聞き役でいられたんですけど「なんか私、話すことないな」って。
うん。 うん。 うんうん。 ああ、でも別にそのね、集まりに行くのに、話題提供しなければならないっていうルールではないですよね？
まあ、そうですね。
はい。で、聞いてて別にその何て言うんすかね、こう、言い方悪いですけど、マウント取られて不快になるってことも今まで無かったわけですよね？
あ、おお。 うん。 いや、もう全然次元が違いすぎるから、もうなんか、マウントとも感じないです。
うん、うーん。 <laughs> はい、それだったらなんかこう、映画を観るような感じで、ドラマを観るような感じで「ああ」って楽しめばいいんじゃないですかね。ぞれはできそうですか？
<chuckles> うん。 映画を ええええ。 あ、なんか、いいいんですかね、それで。なんか、あ、そっか、なんか、向こうとしては、観客も必要ってことですか？わかんないけど。
もちろんです。だで、全員が話しているとやってね、「誰が聞くんだ」って話になるので。<chuckles>
ああ。 じゃあ、いいですかね、普通の人もが、混ざってても。
もちろんです。というか、あの、そういう意識はあの、ええと、呼ぶ方は多分してらっしゃらないと思いますよ。お子さんも、子供持ってるママ集まりでいると、あの、年に1回なり、「同窓会しよう」みたいな感じじゃないですか？あの、主催者の方のお人柄はどんな感じなんですかね？
ああ。 ああ。 いや、もうざっくりした人で、気にしてない人なんですけれど。うーん。
うーん。
そう、なんか気にしてないのかな。わかんない。
むしろ、誰かが、こう、マウントみたいなこと始めたら、止める人じゃないですかね？
はあ。そっか。 じゃあ、あんまり、気にしないで、なんか、うーん、そっか。地味な感じで。はいはい。うん。
ただ、あの、そうですね。あの、聞いてて、なんか、こうこう、劣等感を感じすぎるとかってなったんだったら、まあ、ちょっと、あの、少し問題かなと思いますけども、ね。あの、お人柄を聞く限り、かなり、こう、まに毎回誘われて、で、あの、親しみを持って、他の方にも、接し接せられているような感じなので、うん。すごく、なんか、人好きがするいい人なのかなって伺ってて、あの、思いました。だから呼ばれるんだろうな、みたいな。
うん。 うん。 うん。 う うんうん。 あ。 なんか、こういい側面ばかりを見て頂いてほんとに嬉しいです。ありがとうございます。
<laughs>
ほんとに、いい側面を、なんか5年間やっぱり引きこもってたからなんですかね。なんかしょす社会が、ソーシャルなんていうの、そういうソーシャルな付き合いを
ああ。 うん、うーん。
なんかずっとしてなくて
うーん。
だから、そう思ってるだけなのかもしれないですね。うん。
そうですね、人の付き合いってね、あの、ゼロサムでもないし、あの、ギブアンドテイクでもないですから、あの、ききて楽しんで、あの、気晴らしになったなら、それで、問題ないと思いますし、もしあの、お子様の子育てのことで、悩み事があるんだったら、話してみれば皆さん聞いてくれると思いますよ。
うんうん。 うん。 うん。 あ、そっか、そうですか。
うーん。
ですね、それだけ境遇が違ったら、なんか違うアドバイスももらえそうですね。なんか。
そうですね、まあ、ちょっとアドバイスの方向が若干違うかもしれないですけども、ま、選択するかどうかはね、あの、ご自身なので、あの、聞くだけどうもありがとう、っていうふうに言っとけば問題ないと思いますよ。
はい。 <laughs> はい。 うん。 ああ、なるほど。そっか。なんかそういう集まりとかって、もしあの、うん。
うーん。
ななんか誘われて、気乗りもうほんと気乗りしなくなっちゃったら、あの、なんかどういう風に言ったら、なんか、後から行ったり、ま、う断るまではいかなくても、後から行ったりするなんか良い良いエキスエクスキューズありますか？なんか。はや帰る時とうん。あ、さくえとか
はい。 そうですか。 うんうん。 後から行きたい、早く帰りたい、ま、早く帰りたいは、まあ、お子様を言い訳にするのがベストでしょうね。
あ、あん、なう
うーん「子供がちょっと帰ってくる時間だから」とか「待ってなきゃあんないから」とか「迎えに行かなきゃんあんないから」とか。
うーん、なるほどね。
うーん、んん。遅れるのはちょっと、よくわからないですが、うーん、例えば、あ、ま、普通は、ま、そうですが、あの、どうしてもみんなに食べてもらいたいものを買ってて遅くなったとか、そういうこう、お土産系を持ってくときに遅れるっていうのは、まあ、あるんじゃないですかね。
あそ くれるのはいいや。あ、うん、はそれはしない方がいいんですね、じゃあ。 うん。 うーん。 なるほど。 分かりました。ああ、さんかそんな、ちょっと、浮き気味だったら早く帰る、そんなお守りも持って。
いえいえ、そうですね、ま、ちょっとどうしてもなんか、あの、聞くのに耐えられなくなったら、そういう言い訳をして帰るっていうのもありかなと思うんですけど、なんかもう、え、ずっと誘っていただいているっていうことは、ね、どうしてもあの、やっぱりこう、お話ししたいし、顔を見たいっていうあの、お友達の意向がかなり強い、だと思いますよ。なので、あの、すごい好かれてるんだなというふうにお話を聞いてて思いました。
うあん。 うん。 うん。 うーん、うん。 <chuckles> いや、いえいえ、あ、なんか、そういうそう思っていけばいいのか、なんか久しぶりだと そう。うーん。
そうですね、だからあんまりこう身がまずに、ゆるっと、「あ、久しぶり」で入れば問題ないんじゃやないすかね。
なるほど。なんか、そうですね、身構えずに行ってみようかな。なんか、そうですね。そうしてみようと思います。
そうですよね、なんかこう「これ言われるかも、きかる聞かれれるかも」っていうふうに、なんか就職の面接みたいに身構えていくと、全然楽しくないと思うので、うーん、オープンマインドで
うん。 そうなんですよ。こしなんかこうポジティブな、なんか話して面白そうな子育て話、「う、何してんの」とか言われた時の説明が全然上手く思いつかなくて、今も今もお話ししていて、こう思いつかないぐらい、「なんかそんな普通の、すく感じだしな」みたいな感じだったから。ちょっと変な気まずさで孤立するんじゃないかなっていうのがすごく心配だったんです。あ、でも、アドバイス頂けて、なんか身構えずにいけそうな気がしてきました。
<laughs> うーん。 うん、うん、うん。 それなら良かったです。応援してますので頑張ってみてください。
うん。 はい、ありがとうございました。いいあないいいアドバイスでした。
失礼します。